Rồi, mình hiểu rồi ha. Ừm, nghe bạn chia sẻ vậy chắc là bạn, kiểu, bạn rất là bối rối và cái chuyện này hầu hoàn toàn là không dễ chút nào hết luôn á. Mình hiểu được cái sự, gọi là, ờ, khó khăn của bạn trong thời điểm hiện tại ha. Rồi, ừm, nhưng mà bạn yên tâm đi hông sao đâu, tại vì ai trên thế giới cái này đều mắc lỗi hết, không ai hoàn hảo hết, và cái lỗi của bạn á thật ra á là nó cũng không có phải, gọi là, quá đến cái mức, gọi là, ừm, bạn trốn tránh cả thế giới đâu. Nên là từ từ rồi tụi mình sẽ cùng khám phá cách nào đó để bạn có thể lấy lại cái tự tin của bạn ha! Rồi, ầm. Ừm, thì trước khi mà để, ưm, ừm, đi vào sâu hơn á thì hông biết là, ừm, cái bài đăng đó của bạn á là tại cái thời điểm đó khi mà bạn đăng á thì bạn có đếm được là nó đã tiếp cận được đến bao nhiêu người hông? Là những người quen trong, ơ, đội tuyển của bạn hay là những cái người mà trong trường? Hoặc là có những cái mối quan hệ mà, kiểu, chung, ví dụ như là xã hội mà vẫn biết được cái những cái đội tuyển của bạn và cô giáo của bạn hông?
Đúng rồi á. Ừm. Biết như vậy mà. Ừm. Ừm, ô kê bạn nhá. Ừm. Hồi đấy thì mình nhớ là cái bài đăng đã thu hút tầm hơn 200 người bạn ạ. Trong khi nhá, cái hồi đấy là đội tuyển của mình thì chỉ có mỗi 6 người thôi, mà, kiểu, cô giáo của mình 7 người, đúng hông? Và bạn bè ở trong lớp cũng có vài chục người thôi. Thế nhưng mà hồi đấy cái bài đăng kiểu, mình đăng lên một phát tại vì lúc đấy là mình đang rất bực tức bạn ạ, mình cũng không có nghĩ được quá nhiều đâu. Mình đăng công khai luôn chứ không phải là đăng cho mỗi bạn bè đâu, cái chế độ rất là công khai luôn. Thì khi mà đăng lên ấy, thì cái bài đăng thu hút rất là nhanh bởi vì là cái nội dung nó nói chung là mình không dám nghĩ lại luôn bạn ạ. Nhưng mà nói chung là cũng có những cái từ ngữ nó rất là thô tục luôn ấy. Và mình cảm thấy rất là hối hận vì mình đã đăng như vậy ấy. Thì hồi đấy là nó lan truyền quá nhanh đến cái mức mà mình khó có thể kiểm soát được ấy. Ban đầu mình chưa nhận ra được cái, ưm, cái vấn đề nó nghiêm trọng đến cái mức nào đâu. Cho đến khi mà cô giáo xin lỗi mình ấy, mình mới nhận ra bảo là "Thôi chết rồi, mình đã mắc một cái tội lỗi mà không thể nào mà có thể là bây giờ không biết làm sao để mà giấu đi được luôn ấy." Mình không giấu được đi đi đâu được hết. Mình lúc đấy là mình cảm cảm giác là tất cả mọi người đều biết rồi. Mà rõ ràng cái cảm xúc lúc đấy của mình là nhá, ừ, mình cứ chỉ muốn đăng lên thôi ấy. Nhưng mà thực ra á, khi mà mọi người biết rồi ấy, mình cảm thấy xấu hổ vô cùng bạn ạ.
Ồ, cũng đông đấy. Ồ. Ừm. Ừ, rồi. Ừm. Mình hiểu. Rồi. Ừm. Rồi, mình hiểu. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Mình hiểu. Ừm.